Hallo. Ich, ähm, habe ein Problem. Das ist mir peinlich, aber ja. Ich, ähm, werde immer älter und irgendwie löst sich das nicht von alleine auf. Das heißt, äh, es wächst sich nicht raus, äh, und ich, äh, muss das jetzt angehen. Ja, also ich bin erwachsen, aber ich fühle mich oft noch wie ein Kind und insbesondere, wenn ich etwas falsch mache. Ähm, ich arbeite auch für meinen Schwiegervater, der ist Unternehmer und ich helfe ihm auf aus in seinem Unternehmen. Äh, und er arbeitet mich auch ein in die Aufgaben, die ich, äh, gegebenenfalls eines Tages auch übernehmen werde. Und jetzt, äh, geht's da speziell ich mache Intrastat-Meldungen und zusammenfassende Meldungen und diese zusammenfassenden Meldungen, die müssen übereinstimmen mit den Umsatzsteuermeldungen. Jetzt ist mir vor ein paar Monaten etwas passiert, zum 1. Mal, dass ich ein Zahlendreher drin hatte in den Meldungen und das Statistische Bundesamt hat sich dann halt gemeldet und hat gesagt: „Ja, da ist jetzt 'n Fehler, bitte korrigiert das.“ Und dieser Fehler, der ist monatelang her und trotzdem belastet der mich heute noch. Nicht so stark wie damals, als es akut war, aber ich konnte mir war das so peinlich, dass ich diesen Fehler gemacht habe. Ich habe tagelang drüber nachgedacht und Auch jetzt denke ich manchmal noch über diesen Fehler nach. Kannst du das verstehen, was ich meine?
Ja, also erstmal danke für dein Vertrauen und, ähm, ja, ich kann das verstehen. Gleichzeitig, na gut, jeder Mensch macht Fehler, du bist ja jetzt nicht Mister Data, um mal jetzt mal in 'ne andere Richtung zu gucken, äh, bist ja keine keine Roboter, ne?
Mhm.
Äh, wie wie schlimm war denn jetzt, um das mal 'n bisschen einzusch äh, einzuschätzen, ähm. Klar, da kam jetzt die die die Meldung zurück. Aber hat das irgendwelche Konsequenzen gehabt?
Ne, also, man konnte das tatsächlich, äh, relativ einfach ber äh, berichtigen, aber es war halt mega peinlich für mich, weil es 'n Flüchtigkeitsfehler war. Und diese Flüchtigkeitsfehler, die begleiten mich schon mein ganzes Leben lang. Also, ähm, man muss dazu sagen, ich komme ursprünglich aus Osteuropa und, ähm, meine Mutter hat sehr viel Druck aus mich aus äh, auf mich ausgeübt, dass ich gute Noten habe. Und ganz oft, äh, waren die Noten nicht so gut, wie sie hätten sein können, wenn ich keine Flüchtigkeitsfehler gemacht habe. Also, meine Mutter ich zitiere sie jetzt mal original, wenn ich mit 'ner 1 nach Hause gekommen bin: „Warum keine 1 plus?“ Ja. Und, äh, schlechter als 2 durfte ich sowieso nicht haben. Und ein einer Situation, und das ist die Situation, in die ich mich zu zurückversetzt gefühlt habe, als ich diesen Fehler gemacht habe, als mein Schwiegervater mir dann gesagt hat: „Ja, hier kam 'ne Nachricht vom Statistischen Bundesamt, da hast du was falsch gemacht.“ war die folgende, ähm, die hatten mir schon Lesen und Schreiben vor der Schule beigebracht, meine Mutter und Rechnen auch. Und ich hatte 30 Aufgaben von ihr aufgetragen bekommen. 30 Rechenaufgaben und 29 waren richtig und 1 war falsch. Und sie hat dieses Blatt genommen und mich erstmal angemeckert. Und dann hat sie dieses Blatt zerrissen und hat gesagt: "Mach wieder von vorne." Und das ist m m jedes Mal, wenn ich einen Fehler mache, fühle ich mich dort in diese Situation zurückversetzt und, ähm, ja, wenn ich jetzt schon drüber nachdenke, ich würde jetzt quasi <chuckles> bin ich schon wieder kurz davor, an anzufangen zu weinen.
Ah, okay, gut. Das ist natürlich, ja, auch 'ne sehr, hm, ich sage mal: „krass“. Ich will's gar nicht bewerten, aber das ist schon na ja, 'n 'n bisschen außerhalb des des Ranges. Ne, man kann ja durchaus, äh, als Mutter sozusagen 'n Kind 'n bisschen da hinführen, aber jetzt auch schon vor der Schule und in der Ausprägung isses 'n bisschen, ich sage mal: Out of range. Es liegt ja dann an mir, das zu bewerten, ne.
Ja, halt, osteuropäisch, ne? Russisch, da das war schon sehr, sehr streng. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ich hatte in einem Schuljahr hatte ich Probleme in Mathematik, weil ich mit der Lehrerin nicht zurechtkam. Also, das Schuljahr davor hatte ich 'ne andere Lehrerin und das Schuljahr danach hatte ich auch 'ne andere Lehrerin. Ich habe halt nur Vierer geschrieben und, also, es hat nur Strafen gehagelt. Ich hatte richtig Angst vor jeder neuen, äh, Klassenarbeit. Also, das war für mich super, super mega stressig und ja, immer, obwohl ich jetzt erwachsen bin- also, das ist jetzt schon 30 Jahre her- bin ich immer noch in dieser ja, wie so 'ner Matrix gefangen.
Ja, da bist du nicht alleine. Äh, um's mal um dich vielleicht an an der Stelle 'n bisschen vielleicht auch zu erleichtern, dass, äh dass es ja nicht nur dir so geht, äh, denn was da drunter liegt also, um um das 'n bisschen zu verstehen, ist, äh, dass du natürlich als als Kind geprägt wurdest. Und du hast halt als Kind gelernt und da warst du noch ganz klein. Also, das ist meist also alles, was während den ersten 7 Jahren passiert, ist nichts, was du, äh, sozusagen kognitiv verarbeitest, sondern du nimmst es einfach an. Und, äh, du denkst: „Na ja, das f f dieses diesen Anspruch zum Beispiel, den auch Mama hat, das ist normal. Das ist eben so. Und ich als Kind muss das erfüllen.“ Weil so denken alle Kinder. Ja, und
Mhm. Ja. Ja.
ja, da ist natürlich dieser hm, ist ja so 'n bisschen schon Höchststrafe. Ich meine von 29 ist das alles äh, ist das 'n richtig und 1 ist falsch. Ist ja 'ne v ah, 'ne völlig unangemessene Reaktion. Aber für dich war's eben erstmal normal. Und du hast jetzt unbewusst dieses diesen Wertemaßstab äh, den trägst du noch die ganze Zeit in dir mit, obwohl du bewusst sagst: „Das ist Quatsch.“ Ähm, sondern er ist trotzdem, du hast ihn so sozusagen in dir aufgenommen. Und damit geht's geht's halt 'n bisschen jetzt umzugehen.
Ja. Genau. Genau. Ja. Mhm. Ja, also, d ich würde halt das gerne irgendwie loswerden. Ich ich wenn ich mir jetzt zum Beispiel so vorstellen würde, ich wäre das Kind. Ich würde eher sagen: „Wow, du hast 29 richtig von 30 und, ähm, den letzten kriegst du auch noch hin.“ Ja, aber stattdessen sage ich mir: „Ich habe jetzt, äh, 30 Mal, äh äh, also, 29 Mal habe ich, äh, die Meldung richtig gemacht und einmal falsch.“ Und ja, das das ist tatsächlich, wie ich mich fühle.
Ja, genau und dann kommt dieses Gefühl hoch, weil auch dieser Zahlendreher ich meine, das kann jedem mal passieren, dass man halt aus 'ner 69 'ne 96 macht, äh, beim Abschreiben. Klar, es sollte nicht passieren. Aber ich meine ich glaube auch nicht, dass das der Vorwurf also, es klang jetzt auch nicht so, dass er gesagt hat: „Hey, du hast es ja schon wieder.“ Sondern na ja, es kam halt zurück. Machen wir 'ne neue Meldung und gut ist, ne? Also, das klang jetzt nicht nach 'nem großen Vorwurf.
Mhm. Ne. Ne, also, tatsächlich habe ich mich letzte Woche auch mit meinem Schwiegervater wieder getroffen. Der arbeitet mich jetzt bei 'nem neuen Kunden ein und in ein neues Land. Also, jedes Land hat da so seine eigenen Regeln, wie diese zusammenfassenden Meldungen letztendlich gemeldet werden und die Intrastat-Meldung und so. Und, ähm, also, ich hatte zu Hause schon meine Datei vorbereitet und er hatte seine schon fertig und tatsächlich auch schon abgeschickt, weil halt, äh, die äh, de die Deadline war da und, ähm, ich habe ihm halt gezeigt, wie ich das gemacht habe, ob ich das richtig gemacht habe. Und, ähm, dabei haben wir halt festgestellt, dass er tatsächlich falsche Zahlen gemeldet hat. Also, er hat auch 'n Flüchtigkeitsfehler gemacht und, ähm, ja. Also, dann hat er gesagt: „Ja, d wir korrigieren das jetzt einfach und dann schicke ich das jetzt nochmal neu.“ Also, ganz oft ist es so, dass man die Sachen einfach überschreiben kann oder n wieder öffnen kann in den Systemen und, äh, halt korrigieren kann. Und ich habe ihm zu ihm gesagt: „Hör mal, du hast jetzt diesen Fehler gemacht, ne? Ähm, wie wie gehst du jetzt damit um? Weil wenn ich den jetzt gemacht hätte, ich würde mir jetzt tagelang, wochenlang, äh, vielleicht sogar Monate lang Vorwürfe machen, dass ich das jetzt übersehen habe.“ Und der meinte: „Ja, keine Ahnung, ich, äh, korrigiert das jetzt und dann ist das erledigt.“ Und d das hätte ich auch gerne. Also, dass ich einfach mir sagen kann: „Ja, <blows air> ist halt passiert und, äh, w jetzt m machst du weiter in deinem Leben.“
Ja, das ist äh, ich mal das ist jetzt, äh, 'ne 'ne super Situation, weil das das kann dir auch helfen. Also, ich werde gleich noch 'n anderen Ansatz geben. Aber jetzt erstmal um, äh bei dem Beispiel. Also, wenn du das beim nächsten Mal passieren sollte, egal ob es jetzt in diesem beruflichen Kontext ist, so das wird wahrscheinlich bei Pr bei dir im Privaten auch manchmal ähnlich sein. Äh, dann erinnere dich an diese an diese Situation mit deinem Schwiegervater. Und sag: „Guck mal, ähm, ich denke mal, ich müsste da perfekt sein.“ Und a aber er hat gesagt: „Du, ich einfach neu und gut ist.“ Also fe fest ziehst du sofort rein, weil er ist ja ist ja ist ja auch 'ne Bezugsperson, 'ne wichtige für dich. Ach, guck mal, ihm ist es auch wichtig, aber wenn er sagt ja, ich will es auch in Zukunft immer öfters so handhaben können. Also nimmst dir nur vor, das immer öfters auch so zu können. Also, erwarte nicht von dir, dass du 'n Schalter in dir hast: „Ich kann das umschalten und dann bin ich genauso.“ Das das funktioniert ja nie.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Mhm.
Also, vielleicht entspannt dich 'n bis so 'n bisschen so innerlich, ne?
Ja.
Und dann ist es nämlich kein kein theoretisches ich muss mir sagen: „Ich bin nicht perfekt, ich muss nicht perfekt sein.“ Sondern du hast so ja jemand, der dir wichtig ist, der das eben einfach 'n bisschen lockerer sieht und sagt: „Hey, ich wünsche mir auch, dass ich das immer öfters kann.“ Vielleicht kannst du das auch als Tagessatz oder als kleine Affirmation mit in den Tag nehmen. Sag dir das zwei dreimal oder auch in jeder Situation, wo du's merkst sag: „Nein, ich wünsche mir, dass ich immer mehr, ähm dass ich mir immer öfters erlaube, auch mal, äh, Fehler zu machen.“
Mhm. Mhm, okay.
Muss sich halt muss sich aber gut anfühlen.
Ja.
Ähm, weil du kannst dein System nicht überreden, das funktioniert nicht. Du kannst nicht, äh, irgendwelche Sachen sagen, die du nicht glaubst, oder dein Körper weiß ganz genau, ob du dich selbst beschwindelst oder nicht. Also, deswegen funktioniert das mit falschen Affirmationen überhaupt nicht. Also, du musst es schon fühlen und d das muss schon 'n 'n Vorsatz von dir sein. „Ne, ich möchte lernen, damit lockerer umzugehen“, also, das könnte auch so 'n Satz sein, ne? Also, e es soll kein Zwang sein.
Mhm. Okay. Mhm.
Und der andere Aspekt ist, ähm also, du hab du hast ja diese Szene, wo du sehr schnell rankommst. Vielleicht siehst du auch noch dieses kleine Mädchen, was du früher warst. Vielleicht hast du sogar noch 'n Bild von ihr.
Mhm. Ja, 6 Jahre alt. Also, das passt, wie du gesagt hast, in den ersten 7 Jahren, ja.
D Ja. Und dann nimm dir vielleicht dieses Bild oder vielleicht hast du auch noch 'n Kuscheltier von damals und nimm das als Ersatz und nimm sie in 'n Arm und sag: „Hey, früher mussten mussten wir das. Aber heute bin ich die Große und heute möchte ich damit anders umgehen.“ Also tröste die Kleine, die sich dann immer wieder ertappt fühlt, weil das ist genau der Teil, in der der wieder wach wird und sagt: „Ha, schon wieder wie damals.“, und und tröste sie. Wie so 'ne wie so die wie so 'ne Mutter dein Kind, also als ob das deine kleine Tochter wäre, sag: „Hey, nicht so schlimm. Weil wir machen das heute anders. Ich bin die Große und ich darf das heute. Ich muss nicht mehr Mama gerecht werden.“, und versuch, das Ganze so 'n bisschen zu entspannen. Und, äh, das hilft nämlich auch. Das ist Innere-Kind-Arbeit, nennt man das.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Okay.
und du bist ja hier heut die Große. Du musst nicht, ähm, perfekt sein.
Ja. Ja, das das ergibt Sinn. Ja, also quasi ich tröste mein inneres Kind und sage: „Guck mal, du hast das 29 Mal gut gemacht.“ Korrekt?
Ja, genau und sag: „Hey, super. Du du musst nicht perfekt sein. Mama hat das gewollt, aber ich muss ich erwarte das nicht von dir und, äh, auch nicht mehr von mir. Und ich bin heut die Große, ich darf das heute entscheiden.“
Ja, vie vielen Dank. Das hat richtig gut getan, mit dir zu reden. Das war heute auf jeden Fall kein Fehler. Das habe ich gut gemacht. Danke.
Ja, sehr gerne und, äh, einfach dranbleiben, immer wieder probieren und manchmal geht's und manchmal geht's nicht. Alles aber das das gehört dazu.
Ja, danke schön.
Sehr gerne. Viel Erfolg dabei.